Hum, ó, ago agora, né, depois de quase 6 anos que a gente já tá aqui, eu acho que a aceita e não aceita, a minha mãe sempre fala: "Olha", eh, porque a gente meu filho tem uma poupança lá que eles fizeram, ela fala assim: "Olha, esse dinheiro é pra vocês voltarem para cá. Para quando vocês voltarem, pra vocês recomeçarem a vida aqui".
Uhum. Uhum. Hum. Certo.
Aí eu tento explicar que a minha vida agora é aqui, a minha vida não é mais lá, né, e eu acho que foi aí que quando foi foi nesse momento que f que eu saí de verdade, da casa dos meus pais, assim. Porque eu vim em pleno COVID, lockdown, então, passei um monte perrengue, sabe? A minha vontade, óbvio, quero correr de volta pra casa.
É. Uhum. Uhum. Sim, eu imagino.
Mas eu precisava disso, precisava disso, porque eu já era uma mulher, eu já era, né, mãe, eu já eu precisava sair daquele conforto, né?
Uhum. Olha, muito legal, muito interessante saber a tua história e como foi essa 1ª e 2ª saída, muito corajosas as 2, com certeza, mas assim pelo que a gente conversa não esperava menos de você. <laughs> Então adorei saber, muito bom esse papo, viu? Obrigada por dividir, essa história.
Sim. <laughs> É. Essa vozinha fofinha, essa carinha fofinha engana bastante, né? <laughs>
<laughs> Não me engana mais não. <laughs> Adorei o papo viu, obrigada e até o próximo.
<laughs> Olha. Eu também adorei compartilhar com você um pouco da minha história, até a próxima.
Até.

Caramba, mas você conhecia ele há pelo menos 4, 5 anos, ou a vida inteira?
Sim, sim. Ele era meu melhor amigo.
Ce ai, que bonitinhos. Sei.
Intencionada. <laughs> Já intencionado, sabe. <laughs> Mas assim
Eu diria persistente. <laughs>
Muito, mas assim, ele ficava com as minhas amigas, eu também ficava com os amigos dele, então ali, até quando, né, um ficou com o outro, ficou com outra pessoa que mexeu, e aí a gente, né, falei: "Ok, acho que é isso. Acho que rolou um ciúmes". É. <laughs> Ontem dá. E aí, enfim, resumindo, a gente se namorou, noivou, casou em 6 meses. A minha vó achou que eu estava grávida.
Uhum. Vamos tentar, né. Aham. Tá. Claro, né, Imagina.
Porque eu, né, clássico, "Por que casar tão rápido?". Eu não queria casar na igreja de véu, grinalda, festa e toda aquela coisa pomposa, mas era o sonho do meu pai, era o sonho dos meus pais, e eu acho que eu não não me arrependo, porque foi tudo m incrível, maravilhoso, foi lindo. Mas assim, eu deixei prevalecer muito a vontade, né, deles.
Uhum. Uhum. Sim, mas na época você pensou: "Não custa nada fazer-se a vontade deles?". Uhum.
A mente É. Sim, sim. Eu falei: "Ai, tudo bem, eu sou, né, a única menina, né, do rolê aqui. Tá, né, ok".
Sim.
E aí, eh, a gente arrumou um lugar para morar, a gente foi morar eu fui morar com m com meu marido, né, que era meu namorado ainda, meu noivo ainda, na época. E 1 mês antes do casamento, a gente marcou casamento, tudo, e ele morava sozinho na casa dos pais, os pais moravam em uma chácara.
Uhum.

Sei.
Só que a minha surtou de um modo. <gasps> "Como, você vai mudar, você nem casada é ainda".
"Que que os vizinhos vão pensar, hein". <laughs>
Eu fiz: "Meu Deus, faz um daqui 1 mês eu vou t o padre vai falar: está casada, amém". <chuckles> Isso. <laughs>
<laughs>
E ela tentava jogar isso para o meu pai, assim, também. <gasps> "Como que você vai deixar a sua filha ir embora de casa, que ela ainda não está casada". Meu pai
Hã. Uhum. Sim.
o meu pai, no auge dos seus 60 e tantos anos, fantástico, ele olhou para cara da minha mãe e falou: "Você acha que a sua filha é virgem ainda?".
Ai, que maravilhoso. <laughs> A pergunta que ninguém queria fazer, isso todo mundo estava fazendo, não é. <laughs>
<laughs> Exato, e todo mundo estava fazendo.
<chuckles> E a sua mãe deve ter ficado roxa com essa pergunta. Aham. <laughs>
Roxa, alcoolizada, alcoolizada né. "Imagina, isso não é uma coisa que se diga". Um escândalo. <laughs>
<laughs> Ai, que figura seu pai. <laughs>
<laughs> Sim, meu pai é muito figura. E eu fui, assim, eu sempre fui muito desprendida, sabe. Eu eu sempre fui muito s solta, não solta, mas eu sempre tive uma uma mentalidade diferente do do meu irmão, que está lá até hoje morando com a minha mãe, com a família. <chuckles> Re
Uhum. Sei, ele é mais religioso, mais tradicional?
Não, não, eu acho que ele é muito apegado mesmo, não sei. E o que que acon confortável, é, está confortável para ele aquela situação, então ele também casou, teve filhos, mas ele continuou morando ali, sabe, porque a casa era bem grande. E esse era o sonho da minha mãe, que eu morasse ali, sabe, com eles.
Ah, certo. É, que acontece mesmo. Uhum. Certo, certo. Ah, entendi.
Mas eu desde do ensino médio já queria sair dali de algum modo, né, queria
Sim, queria um você queria uma vida diferente para você.
Sim, uma vida diferente. E aí a gente comprou uma casa, depois de um tempo a gente comprou uma casa, e nós compramos uma casa perto da casa dos meus pais.
Uhum. Certo.
Né, meu pai me ajudou na compra daquela casa, enfim, e
Ela deve ter ficado feliz agora, pelo menos perto.
É, era perto, aí, né, nasceu meu filho, enfim, teve toda aquela coisa, mas eu ainda me sentia, sabe, presa no ninho.